Ouais, du coup, là, c'est pas la même assurance, c'est pas la même chose. Ouais, c'est différent.
Bah, non, c'est, heu, c'est pas pareil. Ah non, pas du tout, bah, d'ailleurs, le le truc drôle, c'est que ce gars, en fait, qui était drôle et tout, il y a une femme qui était sur lui, heu, sur internet, tu vois, dans la guilde et heu, bah, ils se ouais, ouais, qu'elle qu'elle aimait bien et tout, ils s'étaient échangé les photos et tout, enfin, on on savait, on en avait entendu parler, tu vois, qu'il y avait une petite idylle, heu et comme il disait plus rien, bah, la meuf, heu, au final et il y en a un autre qui était, heu, beaucoup plus, heu, comment dire? Heu, vivace et heu, c'est avec elle qu'elle est partie, quoi, ça m'a ça nous a fait marrer, en fait.
OK. Ouais. Ouais, ouais, qu'elle aimait bien? Ouais. <chuckles> Ouais. <chuckles> Le pauvre, lui, qui était là en mode, heu, <chuckles> bah après c'est la vie hein.
Bah, ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça, c'est c'était dingue, bah, ils étaient venus pour se voir et peut-être passer la soirée ensemble et puis au final comme le mec, il a fait le timide, le bavard, ben, boum.
Ah ouais?
Ouais, je m'en rappelle, ouais, c'é heu, c'était Dizzy, heu, qui avait eu la grosse épée sur Nefarian, là, heu, ah, heu, d dans l'aide.
Bah, ouais. Ça joue, ouais. Ah bon? <chuckles> C'est ça, en fait, c'est des gens parfois qui se cachent derrière, heu, bah, des hauts faits comme il y a sur, heu, certains jeux, derrière un personnage, derrière des choses et puis, q en fait, quand tu les rencontres, bah, il y a plus cette alchimie ou il y plus cette chose et heu, ils à part, heu, à part le jeu, parfois, ils ont pas grand chose d'autre ou peu de choses à à démontrer du coup, ils tout de suite, ils se sentent mal à l'aise, quoi.
Bah, ils ont un masque, tu as l'impression, en fait, il y en a. C'est c'est ça qui est terrible, hein, c'est c'est il y en a, en fait, ils se mettent dans leurs personnages comme tu disais, ils mettent un masque et tout et heu et c'est fou. C'est pour ça que tu as des choses bizarres aussi, hein. Nous on avait entendu dans bah, sur le même serveur avec NeoLithic, c'était Sargeras, je crois et en fait, heu, bah, il y avait une autre guilde où il y avait, ben, le chef de guilde, heu, ben, il quand même il dirigeait la guilde depuis un moment et en fait, il y a un de ses son bras droit, bah, qui était avec lui, heu, depuis le début et quand il y a du super stuff, heu, qui est sorti, bah, de Nefarian, l'épée 2 mains, là, je sais pas si tu connais un peu et bah, le mec, heu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
Mmh mh. Ouais. Ouais. OK. Ouais. OK. OK, ouais. Beh, ça me parle de loin, j'ai pas fait toutes les extensions, il y a mais il y a une les choses dont tu me parles me me me disent quelque chose, ouais.
Ouais.